Mais je trouve qu'en fait, il y a plus de choses positives que négatives. Moi, mon problème à moi, c'est plus le côté administratif qu'il faut faire, heu, quand tu es à ton compte, tu vois? Et heu et je suis pas du tout, enfin, papier et tout ça, enfin, ça me tu vois? Et heu
Ça passe, hein. Ouais. Alors moi, je me suis mise en justement, moi non plus, mais je me suis foutue en auto-entrepreneur, comme ça, tu as beaucoup moins de paperasse.
Oui, voilà, bah oui, mais même ça, tu as des paperasses, bah, tu as l'URSSAF. Non?
Tu en as même pas du tout, d'ailleurs. Heu, bon, ouais, bah, tu fais 1 fois tous les 3 mois, tu fais une an déclaration URSSAF, heu et puis c'est tout. Le tout, c'est de tenir tes comptes régulièrement, si tes comptes sont tenus régulièrement, bah, tu sais ce que tu as, tu sais ce que tu as pas et puis, bah, après, tu fais ta déclaration comme ça, quoi. Ah non, non, c'est pas, heu, le plus l le plus chiant à faire au final, c'est ta déclaration d'impôt parce que tu sais p ils te ils t'envoient pas de ils t'envoient pas de, mmh, <tsk> heu, de récapitulatif si tu veux, ouais, donc faut faut faut recalculer, heu et puis, ça se calcule pas comme ça, en fait. Mais bon, tu as tu as des cases exprès. Après quand tu le sais, c'est assez facile. Mais c'est vrai que les 1res fois, c'est un peu galère, ouais.
Tous les 3 mois, voilà. D'accord. Ah et c'est tout? Ah. Ah. Le ap de récapitulatif de ce que tu as ouais. Ah oui. Mais ils prennent beaucoup d'impôts? Ils prennent beaucoup d'impôt sur, heu, quand tu es à ton compte?
Heu, L'URSSA l'URSSAF c'est 14%.
Non mais les impôts?
En en vend en vend heu bah, ça dépend de ce que tu déclares que ce que tu as gagné, quoi.
Oui. Oui mais est-ce que c'est comme un boulot normal ou? Ouais.
Tu vois? Si tu déclares pas, heu, trop, ça va. Heu, ouais, bah oui, c'est faut faire une déclaration, heu, ouais, faut faut mieux déclarer parce qu'après, ils tombent dessus et ça fait mal des fois. <chuckles> Je te cache pas que <chuckles> c'est mieux de le faire. Ah ouz oui, oui, ce je si tu veux pas si tu veux pas avoir de galères, ouais, ce je te conseille de déclarer, ouais.
D'accord. Mmh. Ah oui? <chuckles> ah ouais? <chuckles>

Ouais. <chuckles> Bah, oui.
Tu vois? Donc lui, ça ça l'arrangeait parce que le le but de la manœuvre, c'est pas qu'il se fasse tirer les oreilles non plus et heu, et du coup, il me réglait mes problèmes très rapidement.
Mmh. Ah oui, OK.
Et ouais, donc c'était, heu, c'était pas mal. <chuckles>
C'est c'est du donnant-donnant, quoi. C'était, tu me rends un service et je te <chuckles>
C'est ça, voilà, moi, je suis me je je suis assez dans le donnant-donnant, moi, effectivement, ouais.
et je te laisse tranquille. <chuckles> Mais on dirait un peu, tu sais? Ce qui se passe dans les prisons. <chuckles> En mode, heu heu heu, enfin, <chuckles> heu, moi, je te défends. Non mais <chuckles>
Ouais. Ah. Ah ouais, je l'ai pas, alors raconte-moi? <chuckles>
j'ai vu beaucoup de séries sur les prisons, c'est pas moi. Non mais <laughs> non, mais, en prison, <chuckles> heu, par exemple, c'est le, comment dire? Ce celui qui va avoir, heu, <chuckles> j'allais dire l'influenceur. Non, c'est pas l'influenceur, le le mmh
Ouais? Ouais, ouais, je vois ça. Ah non, je pensais que tu y avais été en prison, tu m'as fait peur. <chuckles> C'est pas gra on on on le dira pas, on le dira pas. Mmh mh. Ah bah, écoute, le les ils ils ils peuvent y aller aussi, hein? C je pense qu'il y a de la place pour tout le monde. <chuckles>
Oui, mais, non, <chuckles> mais genre quelqu'un, tu vois? Qui a de, bah, de l'influence, tu vois? Dans la prison parce qu'il est fort, parce que, heu, parce qu'il est dangereux et tout ça. Voilà, il va dire oui, mais il y a un autre mot. Il y a un autre mot. Il y a un autre mot mais, non mais
Ouais, un influenceur, quoi. Voilà comme c'est <laughs> moi, j'appelle ça un caïd, mais après, je sais pas, je sais pas le mot que tu veux dire alors, heu
le 1er de enfin, le, <chuckles> enfin, bref, tu m'as comprise. Et donc ouais <chuckles> Bref, et donc, lui
Le chef de file, ouais. Bref, heu, la tête, heu, je sais pas, je sais pas ce que tu veux dire. Non, je t'ai pas c c'est ça le problème.
<laughs> Heu, le le populaire, genre, tu vois? Au lycée, ça, il y a une populaire et ben, en prison, heu, il y a quelqu'un où tout le monde va avoir peur de lui, tu vois? Et heu, pourquoi? Parce qu'il va avoir beaucoup de contact, même à l'extérieur de la prison. Tu vois?
Oui. Ouais. C'est pareil. Ouais, je vois. Ah oui, ah oui.
Du coup, si toi, tu sors et que tu lui as fait des problèmes en prison, bah, il y a son contact en dehors de la prison
Qui t'attend à la sortie?
qui est te qui qui doit t'attendre, tu vois? Donc, du coup, tout le monde le respecte. Et en fait, lui, parfois, il va voir des faibles, tu vois? Et il va leur dire: «Si tu veux ma protection, bah, tu vas me ramener, heu, 3 paquets de cigarettes par semaine» par exemple, tu vois?
Ouais. Ah. Le fameux.

Et en fait, c'est pour ça que ça m'a fait penser à ton histoire.
Ouais. En fait, il y a personne qui m'a filé de clope, c'est que c'était nul mon truc en fait.
Pardon. <laughs> Bah oui, il fallait me demander ça plus c'est clair. <laughs> C'est ça. <laughs> Ouais, ouais, il fau faudra mieux négocier la prochaine fois. Tu penses pas à de prison? <laughs>
T t tu vois, je j'aurais dû demander des clopes. Bah ouais, carrément quoi, je je me suis pas bien débrouillée là. Là pour le coup ouais, non, j'ai pas été finaude hein. Ouais, ouais, je je vais y penser. Je heu, c'est vrai que je me suis je me suis débrouillée comme un manche là. Heu, du coup, bah la période de transition, c'est quand je suis partie. Du coup, moi, j'avais plus personne à défendre, parce que je suis toute seule. En plus, le patron est super sympa. Tu vois?
<laughs> Oui. <laughs> Mmh. Oui. D'accord. Ah oui.
Mmh, c'est moi. Ouais. Bon c'est pas grave, je t'expliquerai. Ben le oui c'est c'est mon patron.
C'est toi? Ah bah oui, bah maintenant. Ah oui, ah oui, oui, pardon. J'étais encore, heu, sur sur l'histoire d'avant. Oui, j'ai faim. <laughs> Pardon. Oui. <laughs>
Ça va? Heu ah non, ben non. Ouais, je vois ça je vois ça. Ça ça ça t'affecte énormément, hein. J'ai l'impression, hein. Va fal va falloir qu'on t trouve une solution, hein. Heu, non, non, mais du coup, heu, du coup du coup, heu, voilà, voilà.
<laughs> <laughs> Oui.
Heu.
Donc du coup maintenant, tu es à ton propre compte et ça te ça te permet de, heu, de ne plus avoir de compte à rendre?
C'est ça. Ça me ça me C'est ça et j'ai plus de problème avec l'autorité. Tu vois? Et heu et ça c'est cool.
Bah ouais. Exactement. Ouais. Moi aussi je veux faire ça, ouais. Vraiment.
C'est ouais bah, après c'est, heu, c'est comment dire, il faut, heu, c'est pas facile. Tu vois, c'est, heu, ouais, c'est p c'est pas c'est des des fois c'est dur de de s pas de se lancer, mais, heu, tu sais quand tu pèses le pour et le contre, tu te dis: «Est-ce que, heu» surtout quand tu as des des enfants à nourrir et autres, des fois tu te dis: «Waouh, c'est pas c'est pas évident». Mmh mh c'est ça, mais non sinon après ça va. Ça va, ça va.
Ah oui, je sais, ouais, ouais. Ouais, ouais. Ouais. Bah c'est ça. C'est que tu es pas sûre à la fin du mois quoi. Ben oui. C'est ça, ouais.